ค่ะ คือตอนเนี้ยเนาะ อ่า มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะ ก็มีความรู้สึกเหมือนมันรู้สึกผิด แล้วก็แอบรู้สึกกังวลนิดหนึ่งอะค่ะ มันก็มีความขัดแย้งย้อนแย้งกันในใจอะเนาะ เพราะเราเนี่ยค่ะ เป็นคนที่ชอบทำงานมาก ๆ อืม แล้วพอทุกครั้งอะค่ะ ที่เราทำงานน่ะค่ะ เราก็จะตัดตัวเองออกจากสังคม สมาคม ทุกสิ่งอย่าง เพื่อเอาใจเนี่ยค่ะ ไปโฟกัสที่เรื่องงานค่ะ แล้วมันก็เป็นแบบเนี้ย มาหลายครั้งแล้วด้วย แล้วทีนี้ค่ะ มันก็คือ ครั้งล่าสุดเนาะ เราก็มีงานเยอะขึ้นน่ะค่ะ เราก็เลยถอยตัวเองออกมาอีกแล้ว ก็คือออกมาอยู่ในโลกของการทำงานค่ะ แล้วมันก็ทำให้เราเนี่ย ใส่ใจคนรอบข้างเนี่ยค่ะ น้อย ลง แทบจะแบบ แทบจะปิดการติดต่อสื่อสารเลยอะค่ะ คือแบบว่า เอ่อ อาจจะแบบ ใช้คำว่าสุดโต่งก็ได้เนาะ ก็คือ อยู่ในโลกหนึ่งไปเลยค่ะ อืม แทบจะไม่มีใครเจอเราเลย
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อา อืม ๆ ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ เอ๊ะ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่า เราเองเนี่ยรู้สึกตัว รู้สึกด้วยตัวเองหรือเปล่าคะว่า เราเนี่ยปิดการสื่อสาร แล้วก็เหมือนไม่สนใจกับใครเลย หรือว่าอันเนี้ยมีคนมาบอกคุณว่าคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่? อย่างเงี้ยค่ะ
อืม เป็นทั้ง 2 อย่างเลยค่ะ ก็คือว่าเราเนี่ยรู้ตัวค่ะว่า เราเนี่ยปิดการติดต่อสื่อสาร เพราะเราตั้งใจที่จะแบบไปโฟกัสที่เรื่องงาน ใช่ไหมคะ แล้ว อ่า คนรอบข้างเนี่ยค่ะ ก็มาบ่นด้วยว่า "ทำไมแบบเดี๋ยวเนี้ย อ่า ไม่มีเวลาเลย แล้วทำไมโทรมาไม่รับสาย ส่งไลน์ไปก็ไม่ตอบ ส่งข้อความไปอ่านแล้วก็ไม่ตอบ?" อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ คือแล้ว แล้ว แล้วคนที่แบบเหมือนอย่างเป็นแฟนเราก็มาพูดเหมือนกัน เขาก็อาจจะแบบ "เออ ทำไมเธอแบบไม่ ไม่มีเวลาให้ฉันบ้าง?" อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อือฮึ เออ อ๋อ โอเค แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งอะนะคะ คุณน่ะคิดว่า คุณเป็นแบบเนี้ยมานานเท่าไรแล้วเหรอคะ? แล้วก็เหมือนแบบ ปิดเลย คือ หมายถึงว่าทั้งวันเนี่ยไม่คุยกับใครเลยเหรอคะ? หรือว่ายังมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่า โอเค ฉันอาจจะโฟกัสกับงานถึง ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง แล้วหลังจากนั้นน่ะ ฉันก็จะ ส คุยกับเพื่อนหรือว่า เชค เช็คข้อความตามปกติ อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ มันก็จะมีเป็นนี เป็นคลื่นเนาะ คือถ้าช่วงไหนที่แบบว่าเราโฟกัสงานมาก ๆ เนี่ยค่ะ ก็จะอยู่กับงานเนี่ยค่ะ ตั้งแต่ 04:00-05:00 น. นะคะ แล้วก็ อ่า พักกินข้าวแป๊บหนึ่ง แล้วก็ทำงานต่อ แล้วก็ เออ พัก พักแบบว่ายืดเส้นยืดสาย แล้วก็กินข้าวแป๊บหนึ่ง แล้วก็ทำงานต่อ ยาวไปจนถึงแบบว่าเกือบเที่ยงคืนเลยค่ะ อา แล้วถ้าเป็นแบบเนี้ย เราจะไม่ติดต่อสื่อสารไรกับใครเลยค่ะ เอ่อ แต่ถ้าแบบหลังจาก หลังจากที่เราทำงานที่เราตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้วนะคะ ตามเป้าแล้วเนี่ยค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ
เราก็จะพักเบรกนะคะ แล้วก็ไปดูข้อความ ดูโทรศัพท์ แต่ด้วยความที่ว่า เราทำงานมาเหนื่อยแล้วอะค่ะ พอเราเห็นข้อความไหนที่มันไม่สำคัญ หรือเป็นแค่เพื่อนแชร์ แชร์คลิปตลกมาให้ หรือว่าแชร์อะไรมาขำ ๆ หรือไม่ได้ส่งอะไรจริงจังมา ไม่ได้มีคำถามมา เราก็ไม่ตอบอะค่ะ แบ๊ะ ถ้า ถ้าเป็นแค่ประโยคบอกเล่า เราก็จะรับฟัง แล้วก็ "อ้าว เราต้องตอบด้วยเหรอ? ประโยคบอกเล่า" งี้ใช่ไหม อืม
อือฮึ อืม อืม ๆ อุ๊ย!
เราก็เลยไม่ได้ตอบ
ต้องบอกว่า อันเนี้ยพอจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะคะ แล้วก็จริง ๆ เนี่ย ต้องบอกเลยนะคะว่า อันเนี้ยถือว่าคุณเองก็เริ่มเข้าสู่ภาวะที่แบบค่อนข้างจะติดงานมาก ๆ แล้วเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเท่าที่ฟังอะ คุณเริ่มทำงานตั้งแต่ตีส่า อ่า ตี 4 ตี 5 เนาะ แล้วก็กว่าจะหยุดงานจริง ๆ ก็คือเที่ยงคืน อันเนี้ยโดยส่วนตัวนะคะ ต้องบอกตรง ๆ เลยว่าค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพอะค่ะว่า อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ ยังไงเนี่ยอาจจะต้องแนะนำเลย เรื่องแรกเลยอะค่ะ อยากจะให้คุณดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองอะ ให้สนใจในเรื่องของสุขภาพของตัวเอง ให้มากขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งนะคะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ก็เข้าใจได้ นะคะ ว่า อะ อาจจะเป็นในช่วงที่รู้สึกว่า งานของเราเนี่ยมันเร่งด่วน แล้วมันก็อาจจะใกล้ปิดโพรเจกต์ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยอาจจะต้องทุ่มเทกับมันเป็นพิเศษ ใช่ไหมคะ? แต่ก็ไม่อยากให้ลืมว่า สุขภาพตัวเราเองเนี่ย ก็สำคัญที่สุดแหละ โอเค งานสำคัญ เพราะงานก็จะมีผลกับรายได้ ใช่ไหมคะ? แต่ถ้าคุณน่ะ โฟกัสกับงานจนมากเกินไปเนี่ย ไอ้รายได้ที่เราได้มาอะ เอามารักษาตัวเอง อันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันนะคะ เราต้องเอารายได้เนี่ย ไปดูแล ปรนเปรอตัวเองค่ะ ไม่ใช่เอามารักษาสุขภาพเนาะ อืม
ก็ใช่ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ ๆ ได้เลยค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ถูกเลยค่ะ อือฮึ อืม โอ้ อันนี้ก็ เอ่อ ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะ ลืมคิดข้อนี้ไปเลยค่ะว่า เอ่อ เราก็คิดแค่ว่าแบบ เอ่อ เรา ตอ ต้องเร่งงานให้เสร็จ เร่งงานให้ทัน ใช่ไหมคะ แล้วเราก็ไปคิดว่า เอ่อ เดี๋ยวพองานเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็ค่อย จะไปพักทีเดียว อย่างงี้เนาะ แต่จริง ๆ มันไม่ถูกต้องเนาะ มันคือ มันก็ เอ่อ มากไปจริง ๆ อะค่ะ ก็ลืมคิดจุดนี้ไปด้วยว่า เอ่อ นอกจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ย มันก็มีเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะบางที
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ จริง ๆ ก็อยาก อยากจะแนะนำคุณเรื่องนี้ว่าอย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะ ก็คือตัวคุณเองแล้วก็สุขภาพของคุณน่ะค่ะ ส่วนในปัญหาของเรื่องของเพื่อนนะคะ อันเนี้ยเข้าใจได้ค่ะว่า อา พอคนเราเนี่ยมันมีโฟกัส มีสมาธิกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ก็ไม่อยากจะโดนขัดสมาธิเนาะ ไม่อยากจะแบบเสียโฟกัสที่เรากำลังมีไป ก็เลยอาจจะทำให้คุณน่ะ ปิดการแจ้งเตือนต่าง ๆ แล้วก็ไม่ได้แบบมานั่งเช็คโทรศัพท์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะทำให้เพื่อน ๆ หรือว่าคุณแฟน หรือว่าครอบครัวบางคนน่ะไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่า เฮ้ย ทำไมติดต่อไม่ได้ แล้วเขาอาจจะมีความเป็นห่วงคุณด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอย่างนี้นะคะ จริง ๆ เข้าใจทั้ง 2 ฝ่ายเลย เข้าใจทั้งคุณด้วย แล้วก็เข้าใจทางคนที่เขาเป็นห่วงคุณด้วยเหมือนกันน่ะค่ะ เลยอยากจะขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ละกันนะคะ เป็นไปได้ไหมคะ ที่คุณอาจจะเหมือนจัดเวลาที่ จัดเวลาในการทำงานน่ะค่ะ ให้มันแบบว่าเป็นเวลาที่ฟิกซ์ ค่อนข้าง ค่อนข้างฟิกซ์หน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยกตัวอย่างว่า อา ถ้าคุณเป็นคนที่ตื่นเช้า ชอบทำงานตอนเช้า ว อาจจะเริ่มสัก 6 หรือ 7 โมงดีกว่าค่ะ เพราะว่าตี 4 ตี 5 เนี่ย อาจจะยังค่อนข้างเร็วไปสำหรับที่จะมานั่งเริ่มงานเลยเนาะ ช่วงเวลานั้นคุณอาจจะลองแบบผ่อนคลายตัวเองก่อนค่ะ สำหรับให้เตรียมความพร้อมตัวเอง สำหรับที่จะเริ่มทำงานในวันใหม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็ อา อาจจะเซ็ตเวลาสัก 6 หรือ 7 โมงในการเริ่มงาน อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อย่าลืมให้มันจะต้องมีเบรกทานข้าว อา เราอาจจะมีเบรกทานข้าว แล้วระหว่างเบรคทานข้าวอะค่ะ คุณอาจจะลองเอามือถือมาเช็คดูข้อความดูก็ได้ค่ะว่า อา ณ ตอนนั้นเนี่ยมีใครทักทายคุณมาบ้าง จริง ๆ การที่คุณน่ะเห็นว่า เป็นประโยคบอกเล่าแล้วไม่ตอบ อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะ จริง ๆ ก็เข้าใจได้เหมือนกัน เพราะว่า อา มันเป็นแค่ประโยคบอกเล่าบางทีเราอ่านก็คือรับทราบแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่า อา เพื่อนมาถามว่า "เป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม" อะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามีแบบเรื่องด่วนอะไรใด ๆ อย่างเงี้ยค่ะ คุณอาจจะลองเช็คแล้วก็ตอบในช่วงเวลาที่คุณพักทานข้าวนี่ก็ได้ค่ะ อา เพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างเดียวเนาะ เราสามารถที่จะทำไปพร้อม ๆ กันได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอคุณพักเสร็จคุณอาจจะโอเคกลับไปเริ่มงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่อยากให้คุณน่ะหักโหมทำจนถึงเที่ยงคืน อะไรอย่างงี้นะคะ อาจจะล็อคเวลาไว้สัก 6 โมงหรือทุ่มหนึ่งไม่เกินนี้อะค่ะ อืม อันนี้พอจะทำได้ไหมอะคะ?
อืม อะฮะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เออ ได้เลย ค่ะ อือฮึ อะฮะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อันนี้ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ เดี๋ยวจะต้องลองไป ไป ไปนั่งปรับเวลาดูอะค่ะว่า เอ่อ ถ้าเกิดว่า เราอะจะทำแบบตามที่คุณบอกเราว่า เอ่อ เอาช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วง ช่วงเช้าเนี่ย เอาตื่นมาเพื่อดูแลตัวเองก่อนเนาะ คือแบบว่า เอ่อ ทำใจให้สบาย หรือไม่อาจจะออกกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะเริ่มงานจริง ใช่ไหมคะ? แล้วก็ อัน คือเรายังไม่ได้จัดเวลาที่เป็นแบบเหมือนที่คุณพูดอะค่ะว่า เอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะ คือเราก็คิดว่า เอ่อ เดี๋ยวเราทำงานเนี่ย เอาประมาณเนี้ย เราตั้งเป้าไว้ประมาณเนี้ย เดี๋ยวเราจะพัก แต่พอเอาเข้าจริง ๆ อะค่ะ มันก็เลยเถิดไปด้วย ไปเรื่อยอะเนาะ ก็คือ เอ๊ย! เดี๋ยวต่ออีกหน่อยหนึ่ง เอ๊ะ เดี๋ยวต่ออีกหน่อยหนึ่ง ค่ะ มันก็เลย แต่ถ้าตั้งเวลาแบบที่คุณพูดอะค่ะว่า เอ่อ ตาม ทำตามเวลาแบบเนี้ย เหมือนที่เราทำงานที่บริษัทจริง ๆ ที่เขาจะมีเวลาเปิดเวลาปิดเป็นเวลา อย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าจะช่วยได้อะนะคะ แบบ เพราะว่าเวลาที่เราเคยทำงานบริษัท หรือว่าทำงานออฟฟิศ อย่างเงี้ย เขาก็จะมีแบบว่า เอ่อ อ ช่วงเวลาพักที่ทุกคนเนี่ย ก็จะคือ ละจากหน้าจอ เดินออกไปหาอะไรทานกันตอน 12:00 น. แล้วก็ค่อยมาเริ่มงานอีกที ก็คือประมาณ 13:00 น. อะไรงี้ ใช่ไหมคะ
ค่ะ ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม <tsk> ก็จริง ๆ อะ ถ้าเกิดเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาได้ อย่างเงี้ย จริง ๆ คุณอาจจะเอาเวลาเนี่ยไปใช้เวลากับคุณแฟนบ้าง หรือว่าไปนัดเจอสังสรรค์กับเพื่อน หรือว่าเจอเพื่อนบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าจะพอจัดสรรเวลาได้นะคะ แล้วก็อาจจะทำให้คุณน่ะ ไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดทีหลังด้วย ตอนที่แบบเพื่อนทัก หรือว่าแฟนทัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม เออ ใช่ค่ะ อันนี้ก็ เอ่อ พอนั่นก็เห็นภาพจริง ๆ ว่า เราอะก็ ก็ผิดจริง ๆ อะเนาะ ก็คือเราก็เอาตัวเราเนี่ยค่ะ ออกจากสังคม ออกจากคนอื่น เวลาที่เราจะต้องทำงานอะนะคะ ก็คือเอาไปโฟกัสที่งานหมดเลย แล้วมันก็ทำให้คนอื่น เราก็ไม่ได้คิดว่า เราอะจะสำคัญ อะไร กับคนอื่นขนาดนั้นเนาะ แค่เราหายไป หายไปแป๊บเดียวเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับไป เหมือนเดิม ตอนที่เราทำงานเสร็จแล้ว ทำโพรเจกต์เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็ ก เราคิดว่าเราอะ ก็คือจะกลับไป เดี๋ยวก็ไปเที่ยวกัน ไปสังสรรค์เฮฮา ไปคุยกันใหม่ก็ได้ แต่คือเพื่อนเขาไม่ได้คิด อย่างงั้นไง เขาก็คิดว่าแบบ เอ่อ เราอะ แยกตัวออกไป พวกเขาทำอะไรผิดกันหรือเปล่า? หรือ แล้วเขาพูดอะไรให้เราไม่พอใจหรือเปล่า? ซึ่งจริง ๆ มันไม่มีอะค่ะ จริง ๆ เราอะ ไปโฟกัสที่งาน เราไม่ได้แบบว่าโกรธใครเลยอะค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อันเนี้ยก็อย่างที่บอกเลยนะคะ เข้าใจทั้ง 2 มุมเลย ทั้งมุมของคุณเองแล้วก็ของมุมของเพื่อนเนาะ บางทีเพื่อนอาจจะมีความกังวลนี่แหละค่ะว่า แบบ "เอ๊ะ จากที่เคยคุยกันบ่อย ๆ อยู่ดี ๆ หายไป เป็นอะไรหรือเปล่า? หรือว่ากำลังโกรธอยู่หรือเปล่า?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อาจจะมีความเป็นห่วงนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าจากเมื่อก่อนมันเคยได้ติดต่อกันได้ตลอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณก็อาจจะมีการแจ้งเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะว่า อา "พอดีตอนเนี้ยเรามีพรอเจกต์หนึ่งเข้ามา แล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาแบบค่อนข้างเยอะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นเราอาจจะหายไปหน่อยนะ แล้ว อา ๆ สัก สัก 1-2 เดือน อะไรอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็กลับมา ไรเงี้ย แบบไม่ต้องเป็นห่วง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วก็ นาน ๆ ทีอาจจะทักกลับเข้าไปก็ได้ แบบ "เออ สบายดีนะเพื่อน ๆ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ค่ะ อันนี้ก็ <chuckles> อ๋อ ค่ะ อันนี้ก็เข้าใจเลยค่ะว่า เออ พอฟังจากคุณแล้วก็รู้สึกว่า เออ ตัวเองก็ เอ่อ ก็ผิดจริงอะเนาะ คือ คือเราก็ไปโฟกัสกับงานมากไป แล้วก็ไม่ได้แบ่งเวลาให้มันแบบว่า เอ่อ เขาเรียกอะไรอะ บาลันซ์ใช่ไหมคะ? คือเหมือนแบบ เออ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตงานน่ะ เราก็แบบ ไป เอาไปทุ่มเทกับงานไปเสียหมด อย่างเงี้ย ก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองทำตามดูอะนะคะ อาจจะแจ้งเพื่อนล่วงหน้าว่า "เธอ พวกเธอ ช่วงเนี้ยฉันอาจจะแบบว่าหายไปสักพักหนึ่งนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะช่วยให้ดีขึ้นอะเนาะ ค่ะ ยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำอะค่ะ ดีมาก ๆ เลย
ค่ะ อืม ค่ะ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
ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ